بُص بصراحة أنا عندي مشكلة دلوقتي في الشغل يعني مسيطرة عليا جامد أوي بصراحة، آمم، أنا بقى لي كتير أوي في الشركة يعني بقى لي تقريبًا 3 سنين ونُص، و، آآ، ما حصليش يعني بيحصل لي الزيادة السنوية العادية، بس ما حصليش خالص ترقية ومع والمفروض إن أنا أكون باترقى أصلًا من السنة اللي فاتت. وحصل مشكلة كده و ويعني آآ، الموضوع م ما اترقتش لأسباب غير مقنعة تمامًا، ف ال السنة دي كمان لقيتهم بيعملوا معايّا نفْس الحركة، و آمم، ولا زودوني في المرتب اللي هو المفروض إن أنا أكون باترقى بيه أو باخده يعني في وقت الترقية ولا رقوني. فبصراحة كنت عايزة أتكلم معاك كده، عشان لو في أي نصايح تقدر تقولها لي، لأن الموضوع ده مضايقني جدًا.
أها. أكيد، يعني أنا موجود عامةً عشان أحاول إن أنا أساعدِك، بس قولي لي يعني أنتِ الترقية عامةً بتحصل للناس حواليكِ والّا والّا كلكم عامةً بتعانوا من نفس القصة، إن الترقيات واقفة أو ال الزيادات عامةً واقفة في الشركة كلها؟
لأ، هي الترقيات already بتحصل لكل الناس، وكل الناس بييجي لهم الوقت ده إن هم يكونوا بيترقّوا. يعني أصلًا الموضوع بدأ معايا بإن كنت أنا و2 كمان معايا، المفروض إن إحنا نبقى أ team leaders آآ، إحنا ال3 مع بعض. آآ ما أعرفش بصراحة مُديرتي عملت حركة غريبة أوي السنة اللي فاتت، آآ في وقت الترقيات أنا كنت طلعت أجازة، وهي قالت لي ما كانش عندها مشكلة يعني قُلت لها: "أنا هاخد أجازة أسبوع." قالت لي: "تمام،" وكده. وهي دايمًا كانت على طول تقول لنا أنتم ال3 الفِرْوِد عندي، أنتم ال3 اللي شايلين الدنيا، أنتم ال3 اللي مش عارف إيه. فجيتوا في وقت بقى الترقيات، أنا قُلت لها: "أنا هاطلع أجازة." فطلعت الأجازة دي ولقيتهم إن هم وأنا في ال في الأجازة أصلًا كنت مسافرة، أ لقيت الإيميل بتاع الترقيات اتبعت، جاية باشوف كده لقيت ال الولدين اترقّوا وأنا لأ. فبصراحة يعني ب استغربت جدًا، جدًا، أنا مش فاهمة هي عملت كده ليه؟ والموضوع بالنسبة لي كان علامة استفهام كبيرة يعني. ف فطبعًا كنت متنرفزة جدًا وأجازتي طبعًا باظت وكل حاجة. آآ، لمّا رجعت اتكلّمت معاها، لقيتها بتقول كلام يعني غريب أوي، يعني مالوش أي علاقة ولا أي حاجة من الصحة. ويعني زي كده زي ما تقول كده كان في مَرهَمة، يعني اللي هو "تمام هابقى نشوف" ومش عارف إيه. ف فأنا بصراحة برضه سِكِت لإنّي ما كنتش عارفة أعمل إيه ساعتها وقُلت تمام هيبقوا بيراعوني ال السَنة دي. بس السَنة دي برضه ما م ما ما حصلش كده ولا برضه رقّتني ولا حاجة. فأنا بصراحة مش عارفة أعمل إيه؟ يعني هل اتخ أ آخُد بقى إجراءات تانية معاها مثلًا والّا إيه؟
تمام. كويس. تمام. بُصّي يعني أ أنا مُتفهم عامةً إستيائِك وغضبِك من ناحية ال خلّيني أقول عدم تقدير المجهود اللي أنتِ بتبذليه وفي نفس الوقت الوعد ال اللي إتوعدتِ بيه، خلّيني أقول، بشكل غير مباشر مَرّة، وبشكل مباشر مَرّة بعد ما أنتِ يعني، شُفتِ اللي حواليكِ أترقوا وأنتِ لأ. بس آمم، خلّينا ن برضه نتكلّم شوية عن فكرة اللي هي خَلِت بوعدها معاكِ، عايز أعرف في خلال السنة اللي فاتت، علاقتِك بيها كانت عاملة إزاي؟ أو هل حصل ما بينكم أي مشادّات أو مشاكل أو أي حاجة؟
اهم. آه، بُص هي دايمًا علشان أنا إحنا الإتنين رُحنا الشركة دي، هي ك طبعًا أنا رُحت عليها، هي كانت موجودة من الأول، بس هي كانت جاية من آآ field مختلف، فهي ده أول شغل ليها في الfield بتاعنا ده. أنا طبعًا كان عندي خبرة قبل كده في شركة تانية، في شركة multinational، كنت قاعدة فيها 7 سنين، آآ وهي كمان أصغر مني في السن، وأنا طبعًا ما عنديش مشكلة خالص أنا من مش الشخص اللي هو، آآ، بيبُص بقى للسن وبيبُص بالعكس أنا بابقى عايزة أتعلم من اللي فوقي، وكنت بابقى باتمنى يعني الناس اللي تبقى فوقيّا يعني كنت دايمًا باسعى إن المديرين اللي أنا باشتغل معاهم، تبقى مديرين أقدر أتعلّم منهم حاجة، يعني إذا كانت في الشغل أو إذا كانت حتّى آآ، في الحياة يعني. فأنا ما عنديش مشكلة خالص إن الشخص ده يبقى أصغر مني، أكبر مني يعني، بس أهم حاجة إن أنا أبقى باتعلم منه شيء يعني. ف آآ، أنا من ساعة ما دخلت الشركة وهي حاسّة إن أنا هاخد الكرسي بتاعها، يعني بتتعامل معايا بالشكل ده، ب بطريقة غير عادية، لدرجة إن أنا بالضبط كده، لإن هي زي ما باقول لَك هي كانت خبرتها قُليّلة بس هي كانت خبرتها الإدارية كويسة جدًا، يعني هي كانت آآ مديرة بتعرف ب ب يعني عندها ال ال الleadership skills كويسة، بس هي ما عندهاش الخبرة بتاعة الشغلانة نفْسها أو الfield نفْسه. فعلى قد ما هي كانت بتقعد تقول لي أنتِ مش عارف إيه، وأنتِ بجد جامدة جدًا، وأنتِ أخرجي شوفي برّه ال البنات المُديرين عاملين إزاي، أنتِ المفروض تبقي في حتّة مش هنا خالص، أنتِ، أنتِ، أنتِ ع وفي نفْس الوقت ألاقيها برضه بتخزوَقني كده من تحت لتحت، تبقى عايزة توقّف لي حاجات مهمّة أوي. آآ وأنا بصراحة يعني أتصدمت معاها قبل كده ف ف ف في مشكلة مع عميل يعني، العميل ده خلاص كان المفروض هيبقى بيشتغل، و آآ، هي كانت عايزة توقّفه ب ب بشكل أو بآخر، بحركات من تحت لتحت، أنا كلّمت الCEO direct يعني هو حتّى ماكانش في مصر، قُلت له: "بيحصل مع العميل بتاعي" لإن هو كان قاعد معاه meeting، فقُلت له: "بيحصل مع العميل بتاعي 1، 2، 3 والناس عاوزة توقّف شغل النهارده، والنهارده أول يوم هنبقى بناخد منه شغل." فراح هو مشغله لي على طول وعمل مكالمتين والدنيا مشْيت. فهي بالنسبة لها أنتِ يعني اللي هو ان تم آه، بت مش بتتعدّيني اللي هو ده أنتِ أنتِ ممكن تعملي أي حاجة، يعني أنتِ ممكن تبقي بتدوسي عليّا عادي، وأنا بالنسبة لي أنا خايفة على مصلحة الشغل دي فلوس داخلة للشغل للشركة، <tsk> فلوس داخلة للشركة هتأثّر عليّا وهتأثّر عليكِ وهتأثّر على صاحب الش يعني فلوس داخلة للشركة، فإزاي يعني! فهي بقى شايفة من ساعتها اللي هو أنا م عندي خبرة كبيرة، وفي نفْس الوقت أنا ما عنديش كبير في الشغل، ما عنديش يامّا أرحميني، لو أي حد هيُقف قدّامي ب بعكس ال المنطق، هادوس عليه كده، كده، ف فهي قلّقِت مني وبدأت بقى اللي هي تبقى بتعمل حاجات تانية ومش عارف إيه. لدرجة إن أنا قعدت معاها مَرّة، قُلت لها: "أنا عايزة أقعد معاكِ." وقعدت معاها قُلت لها: "أنا ولا عايزة آخد كرسي حد، ولا عايزة آآ، آخد مكان حد، وأنا جاية أشتغل وأروّح بيتنا، و و وسيبيني أشتغل بأريحيّة، يعني أتطمّني من ناحيتي، أنا مش عايزة" ف فبرضه هي بالنسبة لها لأ، هي بتعرف تضايقني من حاجات تانية علشان سُلطتها.
تمام. فاهمِك. مفهوم. آه، لإنِك تهديد. أوكي. بتتعدّيني. إمم. يمكن. فهمت. طيب، خ خلّيني برضه يعني أسألِك، إيه الحاجات اللي حاولتِ إنّك تعمليها عشان تثبتي أحقيِّتِك في الترقية أو في زيادة المُرتَّب دي بعيدًا عنّها؟
آمم، بُص بصراحة ما عملتش حاجة خالص. يعني أنا لسّه موضوع ال ال الترقية والمُرتَّب دول يعني حتّى كمان السَنة دي مش هييجوا لي، بس أنا ما لسّه ما عملتش أي حاجة بصراحة وبصراحة مش عارفة أعمل إيه؟ يعني كُلّها كانت أفكار عندي، فكّرت إن يكون أ بادخّل HR بشكل مباشر يعني تمامًا. فكّرت إن أبعت إيميل فيه كل حاجة أنا عملتها في خلال ال3 سنين اللي في الشركة دول وكل ال الفلوس اللي أنا دخّلتها وكل ال المشاريع أصلًا اللي أنا خلّصتها وهي أصلًا برّه عن ال ال ال الدايرة بتاعتي أو برّه عن شغلي أصلًا الأساسي. وبس، أنا ما عملتش حاجة برضه يعني، كُلّها كانت أفكار، بس لسّه ما عملتش أي حاجة.
تمام. طيب، هأقول لِك على حاجة. هل مثلًا ينفع إنِّك تتكلّمي معاها مش هاقول لِك مرّة أخيرة، بس مرّة عشان تفهمي بالضبط هل هي السبب في إنِّك واقفة محلِك سر والّا لأ؟ يعني هل ينفع إنِّك تروحي مثلًا وتسأليها، أنا يعني ليه ما بيحصلّيش أي زيادة، ليه مش باتقدّم في الشغل؟ مع العلم إن مثلًا إحنا في نفس المكان ده من سَنة، أنا سألتِك وأنتِ قُلتِ لي كذا، وكذا، وكذا، وكذا. والperformance بتاع السَنة دي، كان إلى حدٍ ما لطيف بالأرقام مقارنةً بكل اللي حواليّا. هل دي حاجة أنتِ ممكن تعمليها والّا أنتِ أصلًا خلاص مش قادرة تجيبي طاقة إنِّك تتكلّمي معاها تاني؟
اهم. إمم. آمم بُص يعني ب ام أنا كده، كده شخص برضه مش بيبقى بيحب المشاكل، بس أنا حاسّة إن دلوقتي آمم يعني مش حاسّة إن أنا عايزة أعمل معاها كده خلاص. أصل أنا عملت كده قبل كده ومرهمتني، واتمرهمت عادي وخلاص هابقى باصبر عليكِ وتمام، وما فيش مشكلة، وقاعدة تقول لي السنة الجاية و <tsk> فأنا تمام بالنسبة لي. فاللي هو أنا حاسّة إن أنا عدّيت لها مرّة فمش مش قادرة أكون باعدّي لها مرّة تانية، وبعدين هي اللي عندها المشكلة. أنا أنا نفسي يعني أ أجري. نفسي أجري و واشتغل و و و وأتعامل بالطريقة اللي أنا دايمًا باتعامل بيها. ده حاسّة دايمًا إن أنا مِتحَجِّمة، وحاسّة إن هي بتصارعني م حتّى في العملا اللي أنا بادخّلهم عايزة توقّفهم بشكل أو بآخر. آآ كان في عميل كنت مدّية له سعر عالي، فلقيتها هي من تحت لتحت راحت مقلّلة السعر، وباعتة إيميل للعميل. فالعميل طبعًا شاف السعر القليل فبالنسبة له أنا بقيت الوحشة. <tsk> فالمواضيع بقت كتيرة، مش حاسّة إن أنا عايزة أتكلّم معاها تاني بصراحة.
نعم. فاهمِك، بس في نفس الوقت أنتِ مش عايزة تصدَّري عن نفسِك صورة إنِّك خلّينا نقول إيه آآ، بتعملي مشاكل للمديرين.
اهم.
فم أنتِ برضه مش عايزة إنِّك تعملي ده سواء معاها أو مع غيرها، يعني حتّى لو كلامِك مِشِي فعلًا وأنتِ خدتي حقِّك، ممكن يتصدّر فكرة إنِّك أنتِ شخص عارفة اللي هو إيه، أنتِ بتتعدّي المديرين، فده يخوّف حد من إن هو يشتغل معاكِ.
إمم.
ليه ميزة طبعًا إن أنتِ خلاص هتثبتي نفسِك أو خلّينا نقول ما حدّش هييجي عليكِ، بس في نفس الوقت هتخسري علاقات إنسانيّة في سكتِك.
أيوه، ده بافكّر فيه فعلًا.
فخلّينا نقول إن إن أنتِ بس هت هتجِسي نَبْض، أنتِ مش مش هتروحي عشان مستنيّة منها نتيجة، يعني حاولي إنِّك تروحي المرّة دي ب بattitude إن أنتِ مش هتتمرهمي، زي ما أنتِ بتقولي، أنتِ مش هتتمرهمي، أنتِ هتروحي، هتسأليها، هتفهمي منها، وتشوفي الكلام أصلًا يوزن يعني يوزن الدماغ والّا لأ؟ لو الكلام مش موزون بأي شكل من الأشكال، قولي لها طب إيه العمل دلوقتي؟ هل المفروض إن أنا مثلًا يعني أ إحنا حنك يعني قوليلها إحنا هل إحنا هنتكلّم مع الHR عشان ناخد حل سريع؟ لإن أنا بصراحة مش هاستنى سنة تانية ويا عالم.
اهم. اهم. اهم.
ف ان
يعني م آه، ممكن أعمل كده فعلًا علشان حتّى يعني زي ما أنت ما قُلت، أنا مش عايزة أبقى باربّي عداوة ما بيني وما بين حد. ومش عايزة كمان الموضوع يبقى بيتعرف في الشركة علشان الناس ما تب تب ما تبقى خايفة منّي، يعني ممكن أبقى حد بيreport ليه تاني، يبقى خايف إن أنا أكون أبقى معاه في الت أكون بادوس عليه وأروح للCEO والحاجات دي. فيعني بصراحة يعني أنت أقنعتني بالحتّة إن أنا ممكن أتكلّم معاه تاني، مع إنّي كنت رافضاها يعني. بجد شكرًا ليك أوي، وشكرًا إنّك سمعتني.
بالضبط. لا شكر على واجب، أنا موجود دايمًا في خدمتِك.